Mmh mh. Non, je comprends, heu, c'est c'est pareil. Toi et moi c'est pareil. Mouais, c'est pareil pour moi. Heu, après, je je dis pas que j'en fais, heu, tous les jours, tous les jours mais heu, par exemple, les jours où je peux pas aller à la salle par exemple, ben je vais cou je vais aller courir
Donc heu, je ouais. Et toi, tu aimes bien le sport aussi? OK. Ouais, pas forcément. Ouais.
voilà. J'ai j'ai des jours où je peux pas aller à la salle pour en ce moment, bah je vais plutôt courir, un peu, heu, pas très longtemps, un peu vers chez moi, heu, en guise de sport mais bon ouais, toujours un petit peu faire de sport quand même. Et heu, ça me met, heu, comme tu l'as dit, ça te met de bonne humeur, ça te met d'attaque, surtout le matin pour, heu, démarrer ta journée. Donc heu, tu es frais, réveillé, heu
OK. Ouais. Bah c'est ça. Ouais, exactement. Mmh et ce qui est c'est ça et ce qui est bien avec le fait de courir, c'est que, mmh, bah tu peux le faire partout. Parce que c'est vrai qu'à la salle de sport, bon, si tu as pas ta salle, heu, c'est compliqué mais courir vraiment, heu, tu peux ouais, exactement. Courir, vraiment, heu, tu peux le faire un peu quand tu veux, même quand tu pars en vacances ouais.
C'est ça, exactement. Voilà, parfois, faut faut se déplacer et cetera. Mmh mh. Bah partout.